À, bạn ơi, mình cảm thấy chán nản, rồi mình cũng lo lắng hoang mang quá chừng luôn á, biết làm sao hông ơ, bữa giờ á thì mình rất là muốn lấy một cái, ơ, chứng chỉ Anh Văn cho nó kịp thời hạn, ờ, cái việc học của mình, nhưng mà á, trời ơi, cực chẳng đã mình học mỗi ngày luôn. Ơ, người ta nói học mỗi ngày đều đặn hay gì á thì á sẽ tiến bộ nhanh, nên mà mình cũng tin tưởng vậy, nên là mình có đặt một cái h mình có đăng ký một cái khóa học, khóa học đó là mình học mỗi ngày luôn nha bạn. Một tuần á là á bao nhiêu công việc của mình mình gác lại hết để mà mình học, gọi là, ờ, học, gọi là, gọi là, ph nguyên tuần luôn, rồi tối nào mình cũng sẽ đi học 2 tiếng hết trơn á. Vậy mà á, ờ, cỡ 2 tháng hơn rồi nha, mình sắp tháng đóng tháng thứ ba tới nơi rồi, mà á hổng thấy tiến bộ bao nhiêu hết trơn á, người ta á thì mình thấy là người ta chuyển lớp luôn rồi. À, mình đang học cái lớp, gọi là, cũng hơi hơi cơ bản một xíu, trên cơ bản một xíu thôi, mà bây giờ người ta chuyển qua cái lớp là chuẩn bị người ta, ờ, gọi là, chuẩn bị thi á, người ta, ờ, luyện thi luôn rồi. Còn mình thì vẫn ở chung với lại những cái bạn mới, ờ, mình tiếp tục học nhưng mà mình chỉ học chung với mảng bạn mới thôi. Và mình thấy cái kỹ năng của mình á nản lắm, tại vì cũng hổng tiến bộ hơn nhiêu á, nghe cũng nghe tiếng Anh thì cũng như là vịt nghe sấm à, hổng biết làm sao để mà mình cải thiện nữa. Bạn có cách nào giúp mình hông?
Ủa, chuyện gì vậy? Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, bạn thấy nản rồi, đúng hông? Ừm, mình đang nghe bạn nè. Cái chuyện mà trở nên nóng ruột khi mà, ờ, sau một thời gian mà mình chưa có thấy cải thiện cái gì, đã vậy xung quanh mọi người cứ lên ào ào nên cũng hơi hơi lo, phải hông nè? Ừm. Nhưng mà bạn cũng đừng có sợ, tại vì nhiều khi cũng chưa có tới lúc để mà bạn nhận ra sự tiến bộ đâu. Cho mình hỏi thêm một chút xíu trước khi mà mình có một số đề xuất nha. Ừm. Ưm, thì hồi xưa đó, trước khi mà bạn đặt ra cái mục tiêu học tiếng Anh này á, thì cái trình độ ngoại ngữ hồi xưa, tức là bạn đã từng giỏi tiếng Anh rồi nhưng mà bỏ một thời gian dài mới bắt đầu lại, hay là từ trước tới giờ cái việc học ngoại ngữ nó vẫn là trung bình thôi chứ chưa có ở cái mức khá và giỏi vậy?
Đúng rồi Ừm, ừm. Ô kê. Ừm. Mình á nh ờ, tại vì cái việc mình học ngoại ngữ của mình á nó hổng có phải là mình hông có phải là một người giỏi về ngoại ngữ. Do trí nhớ của mình nó hổng có được tốt á bạn, nên mình học đâu quên đó, à. Nên là với những cái môn giống như là cần trí nhớ nhiều như ngoại ngữ với lại cần, ờ, ờ, với lại ở nhà mình chả ai quan trọng tiện chuyện học tiếng Anh hết trơn á. Ờ, cũng muốn nói á, tức cũng hổng có cái, ờ, ờ, điều kiện để học từ nhỏ, nên là mình á, đó giờ á môn Anh văn á, là, gọi là, người ta nói mình ngu. <laughs>
Từ bé luôn á, ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, hông đâu, <laughs> hông, hông, đừng sợ, đừng dùng từ đó nó áp lực nè. Ừm, ờ, như vậy thì cũng có thể thấy là về mặt năng khiếu thì bạn cũng hông ph hông có tự thấy mình là có năng khiếu trong việc học ngoại ngữ, và môi trường thì xung quanh cũng hổng có ai để bạn rèn luyện, phải hông? Ừm. Và hỏi thêm một câu nữa nha, là bạn cần bao lâu để mà đạt cái mục tiêu này, ví dụ như là bạn, ờ, cần phải 6 tháng hay là 1 năm hay là 3 tháng?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình hiện tại thì mình còn chắc tầm khoảng, ờ, 4 tháng nữa. 4 tháng nữa là mình phải thì mình xong là chắc là cỡ là tầm tháng Tư á, tầm tháng Tư là mình phải học để có chứng chỉ á. Nên là bây rờ giờ mình cũng rất là rén mà cũng rất là muốn là gấp rút mỗi ngày á, mình, gọi là, học như điên vậy á.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi, là bây giờ bạn dồn hết sức vô để tháng Tư bạn có chứng chỉ, rồi ngoài cái mà để có chứng chỉ ra thì bạn có một cái yêu cầu nào khác hông? Ví dụ như tự tin trong giao tiếp, để mình có cái đánh giá chung á là bạn có đang đặt nặng cái kỹ năng nào h nhiều hơn hay không á.
Đúng rồi. Ừm, hông bạn ơi, mình hông có đặt nặng kỹ năng nào. Tại vì mình thi là, ờ, <laughs> nó lấy á là, gọi là, lấy điểm trung bình mà, nên là mình cũng hông có quá đặt nặng, tại kỹ năng nào cũng dở, cái kỹ năng nào cũng phải đặt nựng thôi. Chứ mình h cũng hông có phân bổ là ờ, tại với một số bạn thì, giống như là, có những kỹ năng nghe nói thì bây giờ bạn chỉ cần, à, đọc viết thôi. Nhưng mà do là trước đó là mình cũng hông có hề giỏi tiếng Anh, ơ, một bất kỳ kỹ năng nào thì mình cũng có lỗ hổng hết trơn á nên là dẫn tới là cái kỹ năng nào mình cũng phải, gọi là, phải rèn luyện mỗi ngày. Và mình thấy là, ừm, mình đúng là cũng có tiến bộ á, nhưng mà cái tiến bộ nó nhỏ nhoi lắm bạn ơi. Trong khi mình thấy á những cái bạn mà mà có khi nhỏ tuổi hơn mình, có khi là em mình luôn, gọi là, tuổi em mình thôi, bằng tuổi em mình thôi mà mấy bạn cũng vô học bằng cái khóa với mình mà, rồi mấy bạn, ừm, vô học cũng chung sách m với mình luôn, mà bạn học hai xong 2 quyển sách là mấy bạn, ờ, đi sang một cái lớp khác rồi. À, trong khi mình, mình cũng học 2 quyển giống mấy bạn nhưng mà bây giờ mình vẫn phải ở lại cái lớp mà, ờ, kiểu kiểu, trung bình thôi. Đó, nên là mình cũng hơi hơi là buồn xíu.
Ừm. <laughs> Ừm. Nó chậm, phải hông? Ừm. Ừm. Ừm, thôi, đừng có nhìn người ta nữa, mình hông có nhìn xung quanh. Về cái chuyện ngoại ngữ thì ai bắt đầu ở độ tuổi nào cũng được, nhưng mà đúng là có người sẽ nhanh, có người sẽ hông nhanh bằng, nhưng mà bạn đừng có sợ, đừng có nhìn xung quanh làm cái gì rồi tự tạo áp lực nữa nha. Mình mình tìm hiểu thêm một chuyện nữa thôi, là giai đoạn này nè, là bạn có đang quá là căng thẳng cho nhiều nhiệm vụ chung cùng một lúc hay không? Hay là bạn đã hoàn toàn, ờ, hoàn thành tất cả các tín chỉ, các môn học rồi và bây giờ chỉ có học ngoại ngữ thôi?
Ừm. À, bây giờ á, thì á tuy là mình hông còn phải đi học những cái tín chỉ khác nữa bạn nhưng mà mình cũng có công việc làm. Mình phải làm thêm tới 2 công việc để mà mình có thể mình chi trả cho cái tiền, à, học phí tiếng Anh của mình. Tại vì, ờ, mẹ của mình thì cũng hông có còn, ờ ờ, lớn rồi thì cũng hông có lo nữa mấy cái phị khoản mà chi phí nữa, nên là bây giờ là mình phải, gọi là, ờ, chi trả toàn bộ, nên là bây giờ mình phải cày tới hai hai công việc lận. Nhiều lúc là cũng hơi cảm thấy mệt mỏi, một ngày có khi mình ngủ chỉ có, ờ, 4-5 tiếng thôi à, chứ mình đâu có ngủ nhiều được. Mà mình lúc nào mình cũng trong trạng trạng thái là áp lực hết trơn, vừa áp lực tài chính nè, vừa áp lực là mình học nó cũng hổng có lên, hổng hổng hổng có lên kỹ năng nên là nhiều nhiều cái áp lực nhiều khi mình nản cực kỳ luôn.
Ừm. Ờ. Đó. Ừm. Ừm. Đó, thì vừa rồi bạn vừa nói về áp lực, xong chắc bạn cũng đã hình dung được cái nguyên nhân của sự chậm tiến bộ mà bạn nhận ra, đúng hông? Ừm, thì mình sẽ gỡ từ từ từng chút thôi nha! Như vậy thì trừ cái thời gian đi làm hai công việc ra, trừ cái thời gian đi học ở trung tâm là 2 tiếng mỗi ngày ra, thì bạn có thể sắp xếp bao nhiêu thời gian để bạn tự luyện tập ở nhà nè?
Ừm, vậy hả? Ừm, mình có thể chắc là sắp xếp mỗi ngày từ 1 tiếng cho tới 2 tiếng ở nhà, tại vì cũng việc nữa, nên là nhiều lúc nó cũng phải linh hoạt á bạn. Ờ, có khi công việc nó cần có deadline nè, nó có nó có nhiều những có nhiệt nhiều việc nhiều thì mình mình phải buộc phải, gọi là, ơ, tạm gác một ít việc học tại vì công việc phải ưu tiên hơn xíu. À, đó, nên là có thể là một ngày, hoặc là cách buổi thôi thì mình sẽ có khoảng 2 tiếng để mà mình học tại nhà, hổng có tính thời gian mình học ở lớp nha.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, có cái đó là mừng lắm đó, tại vì mình cần phải tự rèn luyện, chứ lên lớp nghe thầy cô làm bài, hay là, ừm, xem thầy cô nói chuyện á thì cũng hổng có hông có thực sự là tiến bộ ở đó. Như vậy thông qua nãy giờ bạn đã cho mình thông tin á, thì mình thấy là bạn có 2 tiếng đi học trung tâm, cách ngày thì có 2 tiếng để tự luyện ở nhà. Ờ, công việc của bạn rất là căng thẳng vì tới hai công việc lận, rồi, ừm, về năng khiếu thì bạn tự chấm điểm mình là hổng có năng khiếu ngoại ngữ thì thông qua những cái thông tin đó thì mình có một số cái gợi ý này, bạn nghe thử xem là có áp dụng được không nha. Ừm. Ừm. Về cái, ơ, phân bổ thời gian thì mình thấy là bạn đã làm hết sức của mình theo cái điều kiện hiện tại rồi nè, nhưng mà môi trường xung quanh á, thì hổng có ai để bạn rèn luyện hết thì bạn thử là tự rèn luyện bằng cách là, ừm, bạn giả bộ bạn dạy đi. Nếu như hổng có người nào xung quanh bạn hết thì bạn giả bộ bạn dạy, bạn bật cái camera điện thoại lên thì bạn xem như cái người ở trong điện thoại là chính bạn thôi, nhưng mà bạn dạy cho người ta hôm nay là cấu trúc ngữ pháp này, à, thì cái phần lý thuyết nó như vậy, bạn cho bài tập ví dụ, rồi bạn làm chung với cái người mà ở trong cái camera đó. Hông phải là quay để đăng lên đâu hết á, mà giống như mình có một người bên cạnh để mà học cùng mình, ờ, làm học trò cho mình. Thì học qua cách dạy người ta, đó là một cái cách ghi nhớ rất là nhanh và hiệu quả. Bạn thử áp dụng một lần thử xem nha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. OK. Ừm. Đúng ha! Ừm. Ừm, đúng mà. Nhiều lúc á là mình á, ưm, gọi là, học thì học vậy thôi à, học, ờ, ch nhiều lúc cũng học, gọi là, cho xong để mình đi làm việc á, nên là nhiều lúc mình cũng hổng có để ý là, à, cái quá trình mình học, à, mình phải quay lại để mình xem cái quá trình mình học như thế nào, mình cố gắng như thế nào. À, mình quay lại có khi mình 1 ngày, 2 ngày hổng thấy, nhưng mà nếu là 1 tuần, 2 tuần mình coi lại thì mình sẽ thấy là, à, ơ, mình quay lại mình biết và mình sẽ có tiến bộ bao nhiêu, đúng hông? Chứ mình hổng quay lại thì mình sao mình biết mình tiến bộ bao nhiêu? Ơ, nhiều lúc á mình thấy á mình tiến bộ chậm là do mình hông có quan sát, ừm, kỹ thôi, chứ mình nghĩ là mình cũng có tiến bộ chứ, sao học 2 tháng mà sao hổng tiến bộ, đúng hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi nè, ừm. <laughs> Cũng có thể nè. Với lại á, mình nhìn thấy sự tiến bộ của mình dù nhỏ thôi, mình cũng vui á bạn, thì lúc đó động lực trong người mình nó cũng tăng lên, và lúc đó thì bạn học ào ào, ào ào luôn á, tức là có một cái sự, ờ, thúc đẩy thêm từ cái động lực nhỏ của mình. Thêm một gợi ý nữa là thay vì bạn học nhiều, bạn học dồn, bạn thấy là người ta lên lớp rồi, bạn nóng ruột, bạn học nhiều lên, thì thay vì như vậy mình đổi qua là mình học sâu đi, mình đừng có học nhiều nữa mà mình học thiệt là sâu vô. Mỗi một ngày á, thay vì là học 20 từ vựng mới thì bạn cắt xuống, bạn học còn có 5 từ vựng thôi. Nhưng mà hôm nay thì 5 từ ngày mai 6 từ, ngày mốt 7 từ, tức là mình mình học thiệt là sâu, nhớ thiệt là chắc và tiến bộ mỗi ngày, chứ hổng phải là học thiệt là nhiều trong một lần học, ừm, bạn tự áp dụng cái này nữa nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ô kê á nha. Mình thấy nhiều lúc mình bị áp lực xung quanh quá. Mình thấy người ta tiến bộ nhanh quá, còn mình á thì chán nản bản thân nên là mình học dồn, học ngốn giống như ăn ăn dồn ăn nén á, thì nhiều lúc nó hổng có hiệu quả, mà á mình làm như vậy thì nó cũng hông tốt.
Ừm. Đúng rồi, mà nó còn nữa đó. Với lại bạn tin tưởng bản thân bạn nha, tại vì bạn đã có động lực rất là lớn thì não bộ của bạn sẽ cho phép bạn học. Bạn đừng có phí thời giờ vào cái chuyện nhìn người ta! Bạn nhìn vào mình thôi để thấy sự nỗ lực của mình nè, để thấy sự tiến bộ của mình. Và thêm một ý nữa là ăn với ngủ hợp lý để có năng lượng học nữa nha bạn nha.
Ừm. Ừm. Ừm, chắc chắn rồi, mình sẽ áp dụng thử những cái, gọi là, tip của bạn chỉ, mình thấy cũng hất là hợp lý luôn. À, cảm ơn bạn nhiều nha!
Ừm. Ừm. Ừm, mong bạn tiến bộ nha, chào bạn!